ええええ、なるほど。
はい、そうですね。だから最初は例えばすごい残業続きだったら今日は、ちょっと、30分だけ早く帰ってもいいですかとか。
ええええええ。
なんか、そういうところから始めて、ま、最初は「何で」とか言われるんですけど。
あっ、そうなんですね。うんうん。
はーい、ちょっと、それもどうかと思うんですけど。<laughs> そうですね。でもそれは今まではそれさえも言えなかったので、あ、もう、当たり前に「あ、帰れないんだ」みたいな。まだ帰れないんだっていう感じだったので。
そうですよね。うん。 はい。 うんうん。 うん。
なので、そっから始めて「今日はもう残業しません」みたいな感じで、もう、「今日はこの後の飲み会も行きません」みたいな。
ええええ。 ああ、大事ですよね、それもね。でもそこで断る勇気を持っていちどノーって言えたことでそうやって自分自身のストレスも解放されたり周りも、その、ノーって言える断れるっていうことをう受け入れてくれるっていうところで。っぱり自分の変化もあるし周りへの変化もあったっていうことはうーん。
はい、それは、うん。 うん。 はい。 はい。 うんうん。 うん。 すそうですね。なんか、別に縁を切りたいとか、その職場をやはい、辞めたいとかじゃなかったので。
そうですよね。こっちだってね。 周りに迷惑をかけたくて別にね、嫌がらせして断っているわけじゃないわけじゃないですか。うん。
はい、もちろん。 う、うーん。そうなんですよね。まだ改善の余地が見られたからこそ、自分の中でまずできることがあるんじゃないかって思って、ま、それが自分を大事にするよう自分を大事にすることだったんですよ。でも多分さそのゴールゴールっていうか、多分それが本当に度が過ぎてたら、本当に退職に至ってたと思うんですけどまだ改善の余地が見られたからまずはノーっていうことから始めてみようってなって。やってみたら若干改善はされたので、それは本当に、なんか、自分を大事に、あの、するように意識してみて良かったなって思いましたね。その、きっかけは、はい。
はい。 うーん。 はい、うーん。 うんうん。 ええええ。 うん。 なるほど。うん。 はい。 うん。 うんうん。 うーん、うん。

素晴らしいですね。うーん。
うーん、そうですね。なんか、それこそ休みとかも、有給とかも、あんまり積極的に取れなかったんですけど。そうですね、それも、ま、有給って取らなきゃなくなっちゃうじゃないですか。
はい。 はい。 うん。 そうですよね。もう働く側の権利ですからね、休むのは。うーん。
はい、せっきゃくせっかくあるのに。はい、そういうのも、あの、何だろう。ちゃんと取るようには意識して。
はい。 勿論ね。それが忙しくて、業務上どうしても取れない事は、勿論あるとは思うんですけど。ただね。それが、断れない雰囲気で取れないとか、なんか、ね、申し訳なくて取れないみたいな、そういう遠慮で取れないんだとすると、なかなかやっぱね、それはうん。それが、やっぱ人間休むのも大事ですからね。ぜってそこでうーん。
うーん。 そうですね。 うーん。 はい。良くないですよね、それは。 そうですね。まあ、勿論バランスが大事だなって思ったので。はい。うーん、でも、やっぱり自分を大事にするって、そのバランスを取ることだと思ってるので、はい。相手ばかり、あの、大事にしようとしても、自分大事にしないと、周りも大事に出来ないって思ったので、今後はい。
確かに。そこのバランスが取れるようになってきたわけですね。 はい。 うーん。 確かに。 やっぱりね、自分をうーん、大事にして、自分に余裕がないと、人にもなかなか優しく出来ないですからね。うーん、なかなか自分にストレスが溜まってるうちには、相手に対しても、なかなか、うん、余裕が出て生まれてこないですもんね。
出来ないですね。なんか、それはうん。 はい。 そうですね、なかなか余裕が生まれてなかったの余裕がなかったので、その、自分を大事にしようって意識する前は。なので、そうですね。この、自分を大事に出来るようになった事で、周りにも、その、いい影響を与えられるんじゃないかって思えるようになった。そういう余裕が出来たっていうのは、自分にとって大きな収穫だと思うので、生きてる上で。
うーん。 うんうん。 はい。 うん。 うーん。 ああ、それは素晴らしい変化ですね。ご自身のね、勿論、体調が良くなったのは、勿論、一番大事なとこですけど。そうやってうーん、周りの人にもそういう余裕を与えられるようになったっていうのは、自分を大切にしながら、周りの人まで大事に出来るようになったって、非常に素晴らしい変化だったと思います。
はい、なので そうですね。 はい。 そうですね。なので、ほんとに、今後もこういう事を意識しながら、自分を大事にしていきたいな、とは思ってますね。
うーん。 はい。